Mh-mh. Sì.
E questo perché? Perché c'è sempre qualcuno che, a parte il tornaconto personale, no: "Però ecco, io sono migliore di te, quindi tu devi essere devi sottostare a me e alle mie regole". C'è sempre questo un: "Io, io, io, io", cioè, mhmm
Sì. Esatto, d Eh, diciamo che le guerre sono anche tipo bas cioè, basate sulla religione, quindi lì va entra anche quel particolare lì che, è è bello bello pesante. Quindi, ci sono molte differenze. Poi ovviamente c'è chi si sente superiore perché ha un'altra per religione, chi per un altro colore, come hai detto tu no, giustamente. E lì diciamo c per fortuna stiamo migliorando, quindi la nostra generazione è già un po' più sveglia su questa cosa qui, per fortuna.
non lo s Esatto.
Cioè, siamo migliorati tantissimo su mhmm, invece, sul razzismo. Non ce n'è più così tanto come una volta, c'è ancora ovviamente, però non come una volta. Quindi, ehm, eh, c'è già speranza, ecco.
Esatto. Sono d'accordo. Sono d'accordo, anche se appunto poi da un estremo si passa all'altro, no. Quindi, mhmm, io purtroppo li vedo i commenti, no, quando fanno i commenti appunto, ehm, che appunto se non la pensi, no, come la pensano loro, no, è un po' così, un po' ti ti prendono un po' di mira, no. Quindi dico, cioè effettivamente questa cosa non finirà mai, perché appunto cioè, fino a quando non si pensa realmente: "Io posso pensare quello che voglio e gli altri pure", okay, sempre però nel rispetto parliamo, no: "Io penso che tu sei inferio" no, questo no, assolutamente. Però, se ad esempio ecco, quante volte sentiamo contro i musulmani, no: "Ah, loro non sono buoni perché credono in un Dio". oppure "Il la religione è l'oppio dei popoli". no, l l'oppio dei popoli son le persone con un'autostima e un ego smisurato che non hanno la capacità di controllare i propri pensieri.
Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Esatto. Mh-mh. Eh, infatti secondo me a scuola dovrebbero anche insegnare questa cosa qui.
Cioè, è questo. Esatto.
Però, infatti, ultimamente ho visto nelle scuole che si sta approfondendo anche su questi temi, sulle diversità, quindi per fortuna c'è anche un'educazione dietro.
Fortunatamente sì. Esatto. Sì, sono d'accordo. Ma perché appunto il rispetto va dato per tutti, non solo per chi la pensa appunto come me, quindi tra virgolette ho la mentalità "aperta", no?
Poi bisogna anche sensibilizzare, sì. Esatto.
E questa è
No, sì. Diciamo che questo comunque è un tema molto grande su cui si può parlare per <chuckles> per ore, per giorni. <chuckles>
O per ore veramente. Sì, su questo sono d'accordo. Ma è importante parlarne secondo me, ma non solo nelle scuole, ma proprio vabbè, diciamo socialmente esatto.
Però, sì, m Esatto. Nella quotidianità. Esatto, dai, è stato un piacere.
È stato un piacere, ciao.
Ciao.